Ay! hindi ko naku, alam mo ba, bago kasi oo, nag nakakainis kasi yung ano, Hunted Asylum ang tagal kasi nung boring na part bago magkatatakutan, di ba, parang
Yung Korean movie, sobrang ganda nun, oo. Mm. Oo, yung as in paikot-ikot pa sila. Ang tagal, 'no? Oo, tas oo. Tas nung pumutok na yung scene na ano na nandiyan na yung huntings parang sunod-sunod. <chuckles>
Oo, tsaka nag nagbibiruan pa sila eh. Sunod-sunod nga. Nakakainis yan kasi sabi ko panoorin namin magkakasama, ganiyan, kasi nga parang ano, lagi kami may pinapanood parang isang movie kada araw, ngayon itong Hunted Asylum pala at apakatagal, ang tagal ng ano, movie niya parang dalawang oras siya, ganiyan. Sabi ko, "Ano ba yan, dalawang oras." Eh di nung ano, pinapanood na namin, 'pag pinapanood namin yan, ewan ko ba may sa malas yang movie na yan, 'pag yan yung pinapanood namin biglang nagkakaroon ng trabaho, eh di ititigil namin tapos magtatrabaho kami. Tas 'pag itutuloy namin siyempre na-boring na kami, na naano, na naantala na yung panonood, hindi namin matapos-tapos. Sabi ko, "Ano ba yan, nakakaini"
Hmm. Mm. Mm, mm. Mm. <laughs> Oo, oo. Mm. Mm. <chuckles> So, yan. Yan yung ano, yung ire-recommend ko sa'yo na movie, yang Fear, ano, yung Gonjiam, yung Haunted Asylum. Tapos yung Fear Street. Kung nagne-Netflix ka man, yan, sobrang ganda no'n. Di ba may bagong version ngayon, may bagong labas?
Ah, oo. Oo. Ay, oo. Totoo, tapos tapos mo ba yung 3? Ay, diyan, hindi pa namin napapanood, yung nanay ko kasi
Yan, ang ganda. Sobrang ganda nung Fear Street na yun.
Totoo, yung nanay ko mahilig din kami manood ng ganiyan. Yan yung pinaka-bonding namin. Manonood kami ng mga nakakatakot, nakakagulat, naiinis na nga siya sa'kin kasi puro ganiyan yung pinapanood namin. <laughs>
Mm, mm. Mm. <chuckles> Sana all kasi yung mother ko hindi ko pa naman map hindi ko pa yun hindi ko mapapanood ng ganiyan, like ano, lalo kasi sa gabi, mas more on sa gabi talaga kasi ako nanonood. So, siya, ayaw niya ayaw niya no'ng gano'n, ako kasi mas gusto ko, parang bago ako matulog manonood ako ng mga gano'n. Oo, oo, as in solo lang ako, kaya kong manood ng gano'n, oo. Tapos mapapraning ako, bag 'pag pipikit ako, mapapraning ako, 'la, baka katabi ko na. <laughs> Ganun.
<laughs> Ah, oo. Ay, ba't sa gabi? Oo. Hala, hindi ko kaya, hindi ko kaya yan. Amoy. Sa totoo lang ak Oo, di ba? Sinasabi ko sa'yo nanonood ka ng gabi. Kaya ako hindi.
Di ba? Manonood ka mag-isa, tapos tatakutin mo rin yung sarili mo. <laughs>

Ayan, ako kasi ano, yung way ko ng pamimili ng palabas na papanoorin ko, eh, siguro yung mga interes ko.
Mm.
Kasi 'di ba parang ano, parang ba't ako manonood ng aksiyon kung hindi naman pala 'yung aksiyon 'yong gusto ko, gano'n. More on ano ako more on ano ako mga horror, mga gano'n, rom-com, 'yan mga ganyan ang gusto kong panoorin, kayo po ba?
Ah. <laughs> Sabagay. <laughs> Ay! Hmm. Naku naku alam mo, naniniwala ako sinasabi mo dapat gusto mo yung panonoorin, kasi 'pag 'di mo pa hindi mo gusto yung panonoorin mo, naku, maaano ka, hindi mo magugustuhan talaga. Alam mo pareho tayo, mahilig din ako sa horror.
Mm, hmm. Oo. <chuckles> Mm, ayan, maganda po na ano, lalo po 'yong ano siguro po 'pag dito sa atin parang buong Shake Rattle napanood ko na. <chuckles> Ang sarap balik-balikan, ang ganda ng istorya ano, ang ganda nung ano nong mga pagkakagawa lalo 'yon do'n sa ano, 'yong ano nga 'yon, 'yong 'yong creature na ano, na lumabas sa bowl, parang ganon. <laughs> Nakalimutan ko ano nga't ayun ayun, Undin, ang ganda nun. <laughs> Nakakatawa yun, na nakaka-ewan, basta iba talaga yung ano, iba yung epekto ng ano, ng Shake Rattle 'no. <laughs>
Mm. Oo. <laughs> Oo. Oo. Ah, o Undin ba yun? Undin, oo. <laughs> <chuckles> Pagka pa ano horror na pinoy talaga iba eh. Hindi ko alam pero alam mo, sa totoo lang hindi pa ako nakapanood na siguro may napanood na ako isang beses na Shake Rattle and Roll pero hindi ko talaga siya tapos.
0o, oo. Mm. Mm. Mm.
Parang ano oo, pero mahilig akong manood ng ano, ah, ng horror talaga yung mga, yung thriller talagang nakakagulat, ganyan at saka parang si
Oo. Mm, mm. Ah, more on ano po ba kayo more on mga Hollywood films mga, ganon?